Ma no, ehm, sì diceva: "Sì, mia mamma è un rompiscatole, poi però mia madre cosa ci posso fare?" Invece ci poteva fare, eccome se ci poteva fare
Si può fare, io questa è una cosa che guarda che mi fa imbestialire. Quelli che ti dicono che non sanno che non ci possono fare e perché no, invece puoi fare.
Eh, quindi E invece poteva fare. Poteva metterla a posto e dire: "Senti, smettila di di insultare mia moglie e le mie figlie." Che poi con me è stata così, ma con mia sorella pure peggio, eh. Con mia sorella veramente peggio, perché mia mamma praticamente è rimasta incinta a 20 anni, ha voluto tenere la bambina, che era mia sorella, e loro la volevano far abortire, ma ti rendi conto? I nonni.
Ma perché lo sai qual è il discorso? Ah, pure. Si. Era il suo corpo?
Sì, ti rendi conto? Quindi quando mia sorella poi è nata, per volontà di mia mamma e mio papà e questa qua praticamente cioè, era la nonna delle delle favole ma la tipo la nonnastra, quella ca la nonna cattiva. Le diceva delle robe che a una bambina n mi diceva: "Tu sei, mhmm, figlia del peccato." Ma robe così le diceva, a una bambina? Ma ti rendi conto? Quindi ci credo che poi insomma siamo cresciute, insomma, questa visione del dell'e dell'essere umano nonna non molto bella. <laughs> Vabbè e quindi niente, siamo siamo però riuscite a scappare da questo sortilegio <chuckles> della strega cattiva, e poi vedi, comunque ha riavuto indietro, tutto il male che ha fatto se l'è l'ha riavuto indietro perché poi ha finito la sua vita da sola quindi Eh, <exhales> <smacks lips> è così capito, però ti guarda ti dico mi son tolta tanti di quei mal di stomaco
Mamma mia. Ah.
che si se le riunioni obbligate, e basta mai più nella vita. Quindi basta fine.
Eh, sì, lo capisco. No diciamo che queste cose sono le peggiori, cioè quando io fino a quando c'è stata mia nonna, ho, diciamo, partecipato agli eventi familiari per il grande amore che provavo per lei.
Mh.

<chuckles> Ciao. Buon pomeriggio. Senti, volevo parlare con te di una cosa perché guarda, mi è successo anche abbastanza recentemente, che abbiam fatto no, beh, recentemente no, era capodanno dell'anno scorso, abbiam fatto la una cena da noi, ehm, con un po' di parenti, amici, ehm, però insomma, più parenti, ecco. Ehm, quando ad uhm, a un certo punto la conversazione è andata su argomento politica, è è scoppiata diciamo <chuckles> i fuochi d'artificio, prima ancora che finisse praticamente l'anno. Quindi, ehm, cioè è finita che somma mio papà è uscito di casa sbattendo la porta. E vabbè <chuckles> ci sta dai, sen <chuckles> Vabbè poi abbiam fatto cioè pace, non è che c'era da far pace, ehm, ognuno è rimasto dalla sua idea quindi <clicks tongue> Vabbè, quindi per noi diciamo riunioni in famiglia, abbiamo capito che non dobbiamo toccare certi argomenti. Ma proprio per niente, soprattutto quei legati alla politica e alla cronaca in generale ecco, perché abbiamo opinione totalmente diverse. Quindi non io io cerco d'argomentare, ma <clicks tongue> somma non se dall'altra parte poi comunque uno la pensa totalmente in un altro modo è dura eh, far cambiare cioè, un po' mentalità. Tu che dici? T'è successo qualcosa di simile?
Ciao. Buon pomeriggio a te. Vai. Okay. Ah-ah. Sì. Oh, mamma mia. Che tragedia. Okay. Eh, direi. Non va. Mh. Decisamente. Ma a me succede invece chiaramente, non parlando di politica, cose così, succede che la moglie di mio zio, diciamo non è esattamente una persona non è molto simpatica con noi, ecco, ma non lo è mai stata.
Eh? Sì. Okay.